تشوفهم بَقى وبيعملوا إيه كده ويستفادوا منهم يعني.
يا آه، آه الهمّا آه الهمّامي أو الهوّاري، لو سألت حد منهم أو قابلت حد منهم في الصعيد وسألته، يعني إيه كلمة هوّاري؟ هتلاقي معن معاني كتير ورا الكلمة دي، هتلاقيه يوقف كده الشخص هيُقف كده، يقعد يدّيك موضوع تعبير عن معنى الكلمة دي يعني.
آه. تمام أوي. ليهم وزن وتُقل كده في الصعيد.
جدًا، آه، حتّى هو في المسلسل سأل السؤال ده، يعني إيه كلمة هواري؟ كان بيسألهم، يعني بيسأل الناس بتوعه، أو ال العيلة بتاعته يعني، في ناس جاوبت هو هوّاري، الهوّاري ده يع واحد قال يعني شيال الهموم، يب ي تمام، يعني شيال الهموم ما يقولش أي، هوّاري يعني يعني راجل، يعني كلم آه، آه. آه، بالضبط، الهوّاري يعني يعني يتصرّف بحكمة، يعني كلمته موزونة، تم تمام، آآ فهو قال كل اللي أنتم قلتوه ده كلام صح، رد عليهم يعني، أنا أقول لكم بَقى يعني إيه كلمة هوّاري، الهوّاري يعني الراجل اللي من قدّام، اللي هو أول الجيش، هو الهوّاري، اللي واقف في أول صف.
ياه! آه. هو اللي بيشيل الهموم بَقى بتاعة ن ال كلّ حاجة عيلته وناسه وكلّه يعني طَب خ آه. أكيد. آآ، آه أنت بتمث بتمثل كمان الطريقة بتاعته في المسلسل، <laughs> آه هتعيّشنا في الدور، تمام.
آه لازم، لازم <chuckles> عشان أحسّسك في ال تمام، آه هو ال أول الجيش هو الهوّاري، آآ لك يعني اللي قاعد جنب مَرَته وأولاده وقاعد للأكل والشرب، ده ما يبقاش هوّاري، الهوّاري هو اللي في قلب المعركة، هو اللي في قلب الجيش في أول الصف.
أها. آه. <laughs> آه والله.
هو ده الهوّاري. <laughs>
آه، <chuckles> والله كلام جميل، طيب خلّينا نرجع للن أعيش في جلباب أبي، المسلسل كده اللي أنت قُلته في الأول، آآ لو نختم بَقى بسؤال كده، لو الزمن رجع بيك كده تاني، هتختار تشوف المسلسل ده مَرّة تانية، والّا تخلّيه في الذاكرة كده وتسيبه في الذاكرة وما تتفرّجش عليه؟
إمم، تمام، آه. إمم.